जी, तो अ, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि गानों की बात अगर चल रही है, तो आपको किस तरीके के गाने पसंद है? अ, आपको अ, नए गाने पसंद हैं? आपको पुराने गाने पसंद हैं? या जो हम कहते हैं 90s के गाने पसंद है? और अ, सबसे पहले आप मैं आपका गाने में अ, जो है पसंद देखना चाहूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे।
हुँ, हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ बिल्कुल, अ, आपने वैसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और अ, बहुत देखिए गाने मनपसंद जो होते हैं, मनपसंद तो ऐसे कोई भी खास नहीं होते और है ना, देखिए आपकी परिस्थिति कैसी है, उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है कि जो है, आप कौन-सा गाना सुनना पसंद कर देखिए मेरा भी यही मानना है। बहुत हद तक जो है दी जी हाँ, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नए गाने जो हैं उनको सुनने में तो बहुत ही कम दिलचस्पी रखता हूँ। और जैसे है ना, मेरे को याद नहीं मैंने कोई 2015 के बाद का जो कोई है ना, मतलब 2015 या नहीं चलिए आप कह लीजिए, हद से हद 2018 उसके बाद से मेरे को याद नहीं कि कोई ऐसा संगीत आया हो, है ना? जो कि सुनने में इतना ज़्यादा दिलचस्प हो या कोई है ना मतलब ज़्यादा रोचक हो। हाँ ये कह ली बस 10 में से कोई 1 या 2 संगीत ऐसे ज़रूर थे, जो कि मुझे थोड़ा बहुत लगे। है ना? और वैसे बाकी कह लीजिए देखिए, मैं उससे पहले के संगीत हो गए या है ना? जैसे आपने 90s का बोला 90s का क्या है, देखिए, मैं तो कभी-कभार और भी पुराने संगीत सुनता हूँ, जैसे 1950 से 60 के दशक के हो गए है ना? ये शाम मस्तानी, ये रातें मौसम नदी का किनारा और वो कौन-सा है? पहला नशा पहला घुमा।
जी। अच्छा, अच्छा।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
तो है। जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। जी। अरे! ये तो वैसे आपने बड़ी मुश्किल बात पूछ ली। अभी आपने बिल्कुल ऐसा मुझसे पूछ कि जैसे आपके सामने मिठाई रखी है और आपको मतलब ये बताना कि इसमें शक्कर का ज़ा शक्कर ज़्यादा ज़रूरी है या ड्राइव ज़्यादा ज़रूरी है या खोया ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिये ऐसा मुझे लगता है कि ना बहुत हद तक जो है या जो संगीत होता है वो देखिये सभी का मिश्रण होता है। पर बहुत हद तक मेरा मायना है मतलब जो है मेरा मानना है कि ये बहुत हद तक जो है यहाँ पर जो गायक कैसे गाते है। वो जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, है ना। अभी जैसे आप कह लीजिये कि एक संगीत मेरे दे जैसे दिमाग में आ रहा है दास्तान-ए-इश्क ओम शांति ओम फिल्म का।
हुँ, जी। <chuckles> जी, जी। जी। जी। जी, जी, जी।
अभी आप कह लीजिए जैसे ना वो देखिये शान ने कितना खूबसूरती के साथ गाया है। उसमे मतलब एक बार उनकी आवाज़ में भी ये लग रहा है, है ना कि मतलब एक बार को है ना धुन है उनकी आवाज में। या कह लीजिए
जी। जी, कहानी बयाँ कर रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल, ऐसा पता चलता है देखिए कहानी बयाँ कर रहे, बिल्कुल सही कहा आपने। मिठास सी भी आवाज़ में और कह लीजिये एक बार को है ना जैसे अ, थोड़े क क्रोध के भी भाव जो उनके जैसे अ, उनके उनके गाने में जैसे ऐसा पता चल पा रहा है। तो जैसे है ना सारे जो भाव है वो बयाँ करते है और तब जा कर देखिये एक संगीत अच्छा लगता है। और मेरे को नहीं लगता कि उनके अलावा कोई और अगर संगीतकार होता इस अ, गाने के लिए तो इतना खूबसूरती से कर पाता है जितनी खूबसूरती से शान ने करा।
उम जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे और अ, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपका इतना अच्छा टेस्ट है अ, संगीत में। तो अ, अब तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब आप ऐसा एक गाना बताइए जो आपको किसी इंसान की याद दिलाता है या किसी परिस्थिति की याद दिलाता है आज भी?
जी। अरे रे! ये तो आपने बिल्कुल ज़ख्मों को हरा कर देने वाली बात पूछ ली आपने और देखिए वैसे तो मेरे पास 2 गाने हैं और मेरे हिसाब से जो है अ, पहला जो गाना है वो देखिए पहले चलिए आप 2 मान लीजिए। एक है Forever Young जो कि जर्मन का गाना है।
<chuckles> जी। जी। जी, जी।
ठीक है? और जो दूसरा संगीत है चलिए अ, वो चलिए मैं उसके बारे में भी आपको धी अ, अभी बताऊँगा। Forever Young जो है ये संगीत सुनने के बाद मुझे बहुत हद तक जो है मतलब है ना अपने मामा जी के जो मेरे पुत्र थे और जो मेरे मामा जी थे, मेरे को उनकी बहुत याद आती है। क्योंकि अब जो है वो देखिए वो इस संसार में तो नहीं है। पर है ना कई बार जैसे अ, मतलब आप जो है जैसे अपने जो अ, भाव होते हैं ख़ासकर जैसे मैं आपको बताऊँ मैं जो अपने भाव हूँ वो जैसे गा करके हो गया या है ना लिख कर के मैं ऐसे अपने भावों को बयाँ करता हूँ, है ना? एक बार को कह लीजिए मैं एक्सप्रेस करता हूँ। जैसे मैं संगीत ये सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे अ, जैसे कि जो है मेरे जो भाई हैं वो मेरे को सुन पा रहे हैं। ऐसा देखिए मेरा मतलब है ना बिल्कुल दिल से आवाज़ आती है जैसे उसमे पंक्ति भी आती है गाने में अ, "सो मेनी एडवेंचर्स कुड हैव हैपन्ड टुडे सो मेनी सॉन्ग्स वी फॉरगॉट टू प्ले", है ना? और जो जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा Forever Young जो कि एक बार को है ना ये दर्शा रहा है जो ये बताता है कि सदैव जवान रहें। तो जैसे ये जो संगीत है बहुत ज़्यादा है ना कई बार देखिए कह लीजिए अत आँखे तो नहीं रोती, आँखों से आँसू नहीं आता पर है ना जब याद आती देखिए तब दिल बहुत ज़्यादा रोता है।
अच्छा। जी, जी। जी हत क्या बात है क्या बात है! जी, जी। जी। जी जी। जी आपने बिल्कुल सही बात कही और काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि आप क को इतना जोड़ता है ये गाना, इतना ज़्यादा जोड़ता है कि वो उसकी याद दिला देता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अ, तो अ, चलिए ये तो एक गाना हो गया जो आपको उस व्यक्ति की याद दिलाता है। मैं आपसे ऐसा ज इन जनरल जानना चाहूँगी कि आप गाने कब सुनते हैं? अ, ज़्यादा ज़्यादातर कब सुनते हैं कि जब आप बहुत खुश होते हैं या जब आप बहुत दुखी होते हैं? मतलब गाने, सिर्फ़ गाने हैं आपके लिए या एक दोस्त की तरह भी अ, काम करते हैं आपके लिए?
जी। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ये तो वैसे आपने बहुत अच्छी बात पूछी और देखिए बहुत हद तक अ, गाने मैं सुनना तब पसंद करता हूँ जब कह लीजिए या तो जब मैं देखिए ड्राइव कर रहा हूँ, है ना। अ, जैसे ड्राइव कर रहे हैं आप चलिए तो एक बार को ना मतलब ऐसा लगता है कि अ, बिल्कुल जैसे रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। है ना? जैसे चलिए आप कह लीजिए आपको दूर जाना है, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं चलिए 5-5 मिनट के जो 6 गाने लगा लिए यूँ ही रास्ता कट जाएगा और देखिए जैसे हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, तो देखिए कई बार ना तब कोई सा भी जो अच्छा-अच्छा गाना होता है, जो है ना जो आपको उदासी ना दे मैं वो सुनना पसंद करूँगा। जैसे हो गया मेरे को ताकत चाहिए हो कंधों से मिलते है कंधे मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ और अ, यही पर कह लीजिए ईश्वर ना करे, जैसे आपने बोला कि अगर मैं उदास होता हूँ, तो बहुत हद तक जो है एक ग गीत है कितनी बातें हो गया जैसे, है ना? कितनी बातें आपने सुना होगा लक्ष्य फ़िल्म का है वो भी और कल हो ना हो हो गया। तो ये जो गीत है और हाँ, एक और अरोरा एक संगीतकार है वो विदेशी हैं, उनका गीत का नाम है रन अवे, जो कि मतलब एक संगीत में बताती है कि मैं भाग तो रही हूँ पर क्या जो है मैं इस दुनिया से भाग पाऊँगी? है ना मुझे एक दिन इन सभी का सामना करना है। तो देखिए ये जो संगीत है मैं सुनना पसंद करता हूँ मतलब पर जो है बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि मैं इन संगीतों को सुनूँ क्योंकि देखिए अगर मूड खराब हो आपका और आपको तब संगीत सुनना पड़े। तो आप भी समझ सकते हैं कि है ना आप उदासी से भरे संगीतों को ही सुनेंगे।
जी। जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। जी, जी, मैं समझ रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगा ये जान के कि अ, आप सिर्फ़ संगीत या किसी गाने को सुनते नहीं हैं बल्कि इतनी गहराई से उसे समझते भी हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक संगीत को इस तरीके से देखते हैं। तो अ, इसी से अब मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप संगीत को इतना अस कह सकते हैं कि सीरियसली लेते हैं, उससे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं, तो अ, आपके जीवन पे ये कैसे असर डालता है? क्या कुछ बदलाव किया है क्योंकि अ, मतलब क्या आपका टेस्ट हमेशा से ऐसा था या धीरे-धीरे ज़िंदगी के साथ बदला है? और और अगर बदला भी है तो कैसे उसने आपको बदला है और आपके रिश्तों को बदला है उसने?
हाँ जी। अरे! कह लीजिए, देखिए जो संगीत में जो है ना वैसे आपने बोला, देखिए व्यक्ति को बदलता है संगीत। अभी आप कह लीजिए, आप कैसे संगीत सुनते हो जिस हिसाब से आपका चरित्र है वो भी बन जाएगा। है ना? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है अभी कह लीजिए बहुत हद तक अ, जैसे ना मैंने मैं आपको पहले की बात बताऊँ अपनी तो ना पहले मैं इतना ज़्यादा जोशीला संगीत सुनना सुनता नहीं था। क्यों मेरे को बहुत हद तक ये पता नहीं था अ, तो आप कह लीजिए मैं जो है जाते ही भावुक कर देने वाले संगीत सुनता था, मेरे को उनके बारे में ही पता था ये 1 आधा कोई रोमांटिक संगीत हो गया तो आप कहेंगे तो जो है मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। बाद में मुझे मिलने लगे जैसे ना जोशीले संगीत बिलीवर हो गया या कह लीजिए कर हर मैदान फतेह हो गया, अपना टाइम आएगा हो गया। मेरे को ये संगीत मिले तो चलिए अब आप कह लीजिए कि जो मैं बहुत ज़्यादा ये महसूस करता हूँ कि जैसे जो है मुझ में जोश भरा है, उत्साह है बहुत ज़्यादा है ना? कह लीजिए कि पहले अगर मैं ये सोच रहा था कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो अब मैं ये सोचता हूँ एक बार को नहीं मैं ये कर सकता हूँ एक भ भई कोशिश तो करी जाए और आप कह रहे हैं कि जैसे देखिए स्वाद जो होता है बहुत बार बदलता है आपको जैसे जीवन के मैं आपको अपने आगे की बात बताऊँ, तो फिर ना एक बार जैसे मैं किसी व्यक्ति के साथ संबंध में आया, तो बहुत हद तक जो फिर मैं जैसे रोमांटिक संगीत जो होते थे मैं वो भी सुनने लगा। फिर है ना आगे आप कह लीजिए कि बहुत हद तक कई बार जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं और उसके बाद से जो है मतलब उस कह लीजिए घटना के बाद से जो है मतलब जो कि देखिए एक तो मैंने आपको घटना बताई। तो ना फिर जैसे मैंने आपको कितनी वाद्य संगीत बताई, तो बहुत तक देखिए मैंने उसको सुनना शुरू करा था और जो है ना मतलब बिल्कुल कह लीजिए जो रोमांटिक संगीत को जो है बिल्कुल डिलीट करके जो है ऐसी जगह पर जाना है ना? मतलब बिल्कुल ख़ुशी से उदासी वाले माहौल में जाना, वो बहुत ज़्यादा दिल को चोट पहुँचाता है।
हुँ, जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। उहुँ। जी, जी, जी। जी, मैं समझ सकती हूँ कि अ, ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर कोई किसी न किसी परिस्थिति से गुज़रा होता है, पर मैं यही चाहूँगी कि अ, ऐसा दुःख ना आए किसी के अ, किसी के किसी के लिए भी, सब खुश रहें। तो अ, क्योंकि अ, ये बात ही तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको पता कैसे चलता है या मान लीजिए आपको किसी को सलाह देनी है या कोई आपसे पूछे कि मैं समझ नहीं पाता मुझे किस तरीके के गाने पसंद हैं मैं तो सारे तरीके के गाने सुन लेता हूँ। तो आप उसको क्या बताएँगे कि वो कैसे पता करें कि उसको किस कहते हैं ना किस जॉनरा के गाने पसंद हैं, रोमांटिक गाने पसंद हैं गाने पसंद हैं, आप उसको कैसे क कैसे ये महसूस कराएँगी कि उसकी पसंद क्या है?
हाँ जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, देखिए बहुत हद तक तो मैं उसको ये कहूँगा कि आप बिल्कुल स्वाभाविक रहिए है ना गानों के मामले में, आप वो ज़्यादा सुनना पसंद करिए देखिए जो आप अ, आपके असल में देखिए म मस्तिष्क में चल रहा है। आपने जैसे बोला कि देखिए हर समय रोमांटिक संगीत क्या आप कोई भी संगीत नहीं सुन सकते। है ना, आप उदासी वाला भी संगीत अगर आप कोई व्यक्ति सुनने वाला हो, आप हर समय संगीतों को नहीं सुन सकते, तो बहुत लोग देखिए आपका मन कैसा है, अभी कह लीजिए कि कोई व्यक्ति हो जो कि उदासी वाले संगीत सुनता हो, उसको कह लीजिए किसी परीक्षा के लिए जाना है, वो परीक्षा के लिए गया उदासी भरे संगीत सुनते हुए चले गए और है ना, चलिए कह लीजिए भई जो अच्छा-खासा आपको आता था आप वो भी गलत करके आ गए। क्यों, ऐसा संगीत सुनने के बाद जो है देखिए आपको जो हौसला है बहुत हद तक कम हो गया। अभी कह लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है उसको जल्दी प्रत्ये ये परीक्षा में जाना था, इतनी अच्छे से तैयारी नहीं थी पर है ना देखिए संगीत ऐसा सुना है ना कह लीजिए कंधों से मिलते है कंधे सुना आपने या आपने ये संगीत सुना लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, तो कह लीजिए ऐसा संगीत सुनने के बाद जो है आपके अंदर देखिए अलग ही हौसला आएगा। तो हो सकता है कि मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा हाँ, पर ये ज़रूर हो सकता है कि चलिए आपको जो है अगर कुछ उत्तर ना भी आ रहा है तो आप खुद प्रयास करें कि चलिए कोई बात नहीं मुझे जो है हल्का-सा आता है, मैं थोड़ा-सा खुद बनाने उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए संगीत जो है आपने सुना भी होगा ये कपिल शर्मा ने एक बार अपने शो पर बात बोली थी कि, "ये जो एक ऐसी ताकत है आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए, है ना? हो सकता है आप अभी किसी व्यक्ति को देखे जो कि निराशा से भरा हुआ है, उसने कोई संगीत सुना हो और अगले पल वो कहता है कि चलो भाई मैं जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ।"
जी। जी, जी। हुँ। जी। जी, जी। जी। जी। क्या बात है क्या बात है! जी, मैं समझ सकती हूँ कि संगीत में वो ताकत है, बेशक है जो आपको एक पल में अ, कहाँ से मतलब बहुत ताकत दे सकती है। जैसे किताबें हैं, मुझे लगता है कि संगीत भी अ, वही काम करती हैं कि आप एक पल में निराश हैं और एक पल में आपको आप आपका वक़्त बदल सकती है। अ, तो अ, एक छोटा-सा प्रश्न और मैं पूछूँगी आपसे, संगीत की बात हो रही है तो आप जैसे आजकल तो कई सारे अ, मोड्स आ गए हैं, हर तरी हर चीज़ के तो आप केवल अ, ये मोबाइल और लैपटॉप पे संगीत पढ़ना अप अ, सुनना पसंद करते हैं या फिर जैसे आजकल कितनी सारी चीज़ें हो गई, कंसर्ट्स हो गए या जो लाइव क्लासिकल अ, लाइव क्लासिकल अ, शोज़ होते हैं। अ, तो पहले तो ये बताइए कि कौन-सा संगीत ज़्यादा पसंद है आपको क्लासिकल या फिर अ, नए ज़माने का या और अगर पसंद भी है तो अ, आपको सिर्फ मोबाइल से घर पे ऐसे अ, एकांत में रहना पसंद है या ऐसे भीड़-भाड़ वाली जगह पे या शोज़ में जाके सुनना पसंद है।
जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। जी, देखिए बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊँ तो अ, संगीत जो है देखिए नए संगीत को छोड़ कर के नया संगीत में बहुत ही कम सुनना पसंद करता हूँ। जो भी ज़्यादातर पुराने संगीत देखिए मैं उनको सुनना बहुत हद तक बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और हाँ, देखिए मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता जैसे भीड़-भाड़ वाली जगह में जा कर के है ना संगीत को सुनना, ऐसा देखिए हो सकता है कुछ लोगों को मज़ा आता हो, मैं मतलब किसी के भी जो उनको ठेस तो पहुँचाना नहीं चाहूँगा। हाँ, पर बहुत हद तक ऐसा मुझे लगता है कि आप देखिए ऐसी जो चीज़े हैं उनको अगर आप देखिए मोबाइल पर देखते हैं तो मेरे हिसाब से देखिए वो ज़्यादा ठीक लगता है। क्यों देखिए ऐसी जगह पर जाकर आप देखेंगे की करोड़ों-लाखों की संख्या में जो होता है देखिए लोग होते हैं। है ना? कई बार तो इतने ज़्यादा लोग होते है कि बिल्कुल साँस लेने तक की जगह नहीं आपको नज़र आती है। और ऐसे में कह लीजिए है ना मतलब आप देखिए कुछ दूरी पर से आप उनको देखे ऐसे गाते हुए, तो मेरे हिसाब से मेरे को तो कुछ फ़ायदा लगता नहीं है, क्योंकि आप देखिए मुझसे पूछोगे तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं ज़रूर चाहूँगा देखिए इतनी दूर जा रहा हूँ भई तो कम से कम एक बार हाथ तो मिला सकूँ है ना, मैं किसी व्यक्ति से? कह लीजिए एक बार को ऑटोग्राफ तो मिल जाए कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो। तो हाँ, देखिए मानना तो यही है कि आप जो मतलब घर पर बैठ कर के सुनें बहुत अच्छा रहेगा और जैसे आप कह रहे हो कि हाँ, पहले तो देखो कि एक समय था जब है ना टीवी के पे जो चैनल आया करते थे। उसपे संगीत सुना सुनाया जाता था है ना जैसे हम स विद्यालय से आते थे बहुत से लोग। तब संगीत आया था एकदम संगीत वाला चैनल लगाया कि अरे, वाह! ये संगीत आ गया, आज का दौर बिल्कुल बदल गया है, चैनल अभी भी है। हाँ, पर ये कह लीजिए पहले का 10 में से 8 लोग देखते हैं तो शायद से सिर्फ़ एक ही व्यक्ति कोई देखता है।
जी जी, जी। <chuckles> जी। हाँ। जी। हाँ जी। जी। जी, जी, जी आपने बिल्कुल सही कहा और आपने मुझे याद भी दिला दी है वो समय जब सुबह-सुबह चैनल पे वो गाना मिल जाता था तो क्या ही खुशी मिल जाती थी, स्कूल जाने से पहले एकदम दिन बन जाता था। तो अह, अब और ये भी मैं सहमत हूँ कि अ, शोर में क्योंकि संगीत हमें शांति की तरफ ले जाना चाहिए ना कि और डिस्टर्ब करना चाहिए तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि हाँ, कंसर्ट्स और शोज़ में वो बात तो नहीं है जो अकेले सुनने में है। तो अ, जी फिलहाल बहुत बहुत मज़ा आई मुझे आपसे बात करके, खासकर इस विषय पे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी दुबारा आपसे बात करेंगे।
अरे वाह! हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। कुछ भी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुनहरा अवसर दिया और मेरी बातों को इतना अ, गौर से सुना। आपका दिन बहुत-बहुत शुभ हो। शुभरात्रि।
<chuckles> जी, शुभरात्रि। धन्यवाद।